Ừm. Thật ra, vừa vừa mới nghe phột một cái phần chia sẻ của bạn á thì mình có cảm nhận bạn là một cái người sống rất là trọng tình nghĩa và một đứa con rất là hiếu thảo đối với gia đình. Thì, ờ, bản thân bạn cũng là một cái người có cái ý chí cầu tiến rất là rõ ràng luôn. Tức là bạn đặt mục tiêu sang năm tới sẽ là lên cái vị trí leader, trưởng nhóm của một cái nhóm sale ở trong công ty, thì mình cũng cảm thấy là bạn ý thức rất là rõ luôn cái việc mà khi ly khi làm chức càng lớn thì cái cái đầu công việc nó càng nhiều. Thì cái lo lắng ở của bạn ở đây á là bạn sợ là sang năm ấy thì bạn sẽ lên được cái chức trưởng nhóm, nhưng mà cái việc đó nó đồng nghĩa với cái việc là bạn sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình, và không có nhiều thời gian dành cho ba mẹ để mà đi cùng ba mẹ, để mà hưởng già, dưỡng già, đi du lịch, đúng hông? Thì cái đó là cái nỗi băn khoăn của bạn, đúng hông? Ừm, thì để có thể là cho bạn những cái lời khuyên mà thiết thực nhất á thì, ờ, bạn có thể chia sẻ thêm giùm mình một số cái thông tin. Ví dụ như á là bạn có thể chia sẻ giùm mình á là bình thường nha, cái cái thói quen thời gian trong tuần của bạn thì nó như thế nào? Cái giờ làm việc nè, gia đình, và cái dạ bạn dành bao nhiêu thời gian cho gia đình, và bạn dành bao nhiêu thời gian cho cái việc nghỉ ngơi?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừ, thật ra thì cái tuần làm việc của mình là công việc khá là nhiều á bạn. Do là công việc sale nên là cái việc mà đi ăn uống, ờ, với khách hàng, đối tác sau giờ là chuyện bình thường. Nên là có nhiều khi mình đi như vậy tới 8:00-9:00 mới về. Thì cái thời gian cho gia đình nó cũng đúng rồi, nó cũng khá là ít. Thì mình luôn cố gắng á là hôm nào mình về sớm được khoảng 6:00 mình về 7:00 á là mình ăn cơm với ba mẹ.
Ừm. Ừm. Ờ, cũng trễ quá, ừm. Ừm, cũng tranh thủ, đúng hông? Ừm. Ừm.
Và ăn cơm xong thì mình có thời gian cho bản thân riêng của mình, như kiểu, mình đi đắp mặt nạ, chăm sóc da, coi phim, nghe nhạc này nọ, thư giãn á bạn. Tại vì đúng rồi, nói chung là công việc mình nó quá căng thẳng rồi nên mình rất là cần cái thời gian về nhà, gia đình và bản thân mình được nghỉ ngơi nữa. Giống như, nạp pin vậy đó, sạc lại năng lượng. Nhưng mà những cái hôm mà như vậy thì ít, còn cái hôm mà làm tới 8:00-9:00, đi gặp khách, đi gặp đối tác thì nhiều, đó. Nên là cuối tuần á thì đỡ, nó là sếp mình với công ty mình hông có văn hóa là bắt làm ngoài giờ, thành ra là cuối tuần thì hổng có phải làm cái gì hết, được nghỉ ngơi. Đó, thì mình luôn cố gắng là cuối tuần là cân bằng, dành cho gia đình và dành cho bản thân. Tại vì thật ra á là mình á sang năm mình muốn đưa ba mẹ đi du lịch, là tại vì cũng lâu quá rồi mình cũng hông có được đi đâu á bạn. Mình cũng hông có được đi du lịch chỗ nào hết á. Nói chung là mình gần như là mình cố gắng để mà được lên chức á, nên là mình chỉ có tập trung vô làm thôi. Nên là mình hy vọng là sang năm mình có cái thời gian đó cho bản thân của mình mà cho cả gia đình của mình nữa.
<chuckles> Chăm sóc bản thân á, ừ, ừ, ừm. Ừm. Ừ. Ừm. Đi tiếp khách hơi nhiều. Ờ, ờ. Ừm, ừ, vậy cũng đỡ, ừm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừ.